देखिए डायलॉग तो देखिए बात क्या है ना इस शो में बहुत सारे किरदार हैं, ठीक है। अ अब बहुत सारे किरदारों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो अ, मुख्य भूमिका हालाँकि सबकी भूमिका ही अ, महत्वपूर्ण है। लेकिन है एक एक जैसे एक किरदार है जिसका जिसके अ, ऊपर मतलब अक्सर ज़्यादा कहानियाँ बनती हैं। तो जैसे वो यहाँ पर है ना बहुत सारे ए ए मैं कहानी की अ, थोड़ा-सा सार देत देता हूँ आपको कि अ, ये जैसे होता है कि एक सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी है। वो गोकुलधाम नाम है उस सोसाइटी का और वहाँ पर ना अलग-अलग अ अ, मतलब उ, <smacks lips> आप कह सकते हैं कि अलग-अलग प्रांत के लोग रहते हैं, ठीक है? अ, एक फैमिली रहती है तो वो लोग सब साथ मिल के रहते हैं। तो उसमें से ना जेठालाल, जो एक गढ़ा परिवार है जेठालाल गढ़ा अ, वो सबसे ज़्यादा एक आप कह सकते हैं कि सबसे मुख्य किरदार के अ, रूप में उभर कर आता है। तो उसका उसका हमेशा से रहता है कि जैसे अ, अपने वो हमेशा अपने बाबू जी से डरता है। उनका बहुत ख़्याल करता है, आदर करता है। और इसके साथ-साथ जैसे वहाँ पर डॉ. हाथी हैं, अ, रोशन सिंह सोढी हैं जो अ अ, कार मैकेनिक हैं। अ, फिर आपका अ, आत्माराम भीड़े हैं जो सोसाइटी के एकमेव अ, स स सेक्रेटरी हैं। तो उनका एक डायलॉग है बहुत खास क्योंकि मैंने कह कह दिया, आपने पूछा। जब भी है ना, आत्माराम अ, भिड़े जी जो हैं जो वो हमेशा जब भी कोई मीटिंग बुलाते हैं या किसी से भी बात करते हैं, उनका हमेशा इंट्रोडक्शन देने का एक तरीका रहता है। वो तरीका कुछ ऐसा है, "मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि" ये उनका तरीका रहता है बात करने का। ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। हुँ।
<chuckles> हाँ, बिल्कुल। हुँ। वो तो है। जी। हाँ। अच्छा। ओ। हाँ जी। हुँ। हाँ, बिल्कुल। हुँ। हाँ, बिल्कुल। हुँ, बोलिए। हुँ। हुँ। हुँ। हाँ, बिल्कुल। हुँ। अच्छा। <chuckles> जी। तो मतलब क्या आप ये जो टीवी शो की बात कर रहे हैं, अकेले देखना पसंद करते हैं या फिर किसी के साथ?
नहीं, ये ये ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किसी के भी साथ ये शो देख सकता हूँ। अक्सर पहले हम लोग ना पूरा परिवार मिलके ही देखते थे, ये शो। तो अब इसमें कोई अ ब मतलब परेशानी वाली बात नहीं थी कि उस समय तो हमारे पास जैसे आज के समय में, दौर में जैसे स्मार्ट टीवी आ गया है अ, स्मार्ट फ़ोन का प्र चलन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो पहले ना वो अपना वो डिश टीवी वाला सीन था कि चैनलज़ पे आया करती थी। तो हम लोग अ, रुके हुए रहते थे अ, एक एक निर्धारित समय था। मान लीजिए रात का समय 10 साढ़े 10 बजे या दी साढ़े 8 बजे आता था। तो वो टाइम हम लोगों ने निर्धारित कर लिया था कि ये शो जब आएगा उस समय में ही हम लोग डिनर करेंगे और डिनर करते हुए ये वाला टीवी शो देखेंगे, साथ में सब लोग मिलके। तो तब साथ में ही देखते थे। तो ये शो अभी भी साथ में देखते हैं कोई रहता है तो भी देखते हैं और कोई अगर नहीं रहता, अगर मैं अकेला हूँ, तो भी मैं देखता हूँ। तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं होती है।
हाँ, बिल्कुल। हुँ। ओह! जी। हाँ, बिल्कुल। हुँ। हुँ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। हुँ, बढ़िया। अरे वाह। हुँ।

अ, नहीं देखिए अ अ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं ये नहीं बोलूँगा कि विदेशी शोज़ अच्छे नहीं हैं अच्छे शोज़ विदेशी ज़रूर होते हैं। आपने ज़िक्र किया फ्रेंड्स की अ, ब इस तरह के और भी अच्छे-अच्छे शोज़ हैं अ, लेकिन देखिए मेरा झुकाव हमेशा से अ अ, भारतीय शोज़ में ज़्यादा रहा है। देखिए मैं ये बात मानता हूँ ना अ, ज जो चीज़ मुझे आसानी से समझ आए मैं उसी के साथ ज़्यादा अच्छे से जुड़ता हूँ मेरे अ, जिंदगी का नियम काफ़ी सिंपल है। तो मैं अ, उ उसी च चीज़ के साथ ज़्यादा जुड़ सकता हूँ, तो ब मेरा अ, ऐसा नहीं है कि मुझे अंग्रेज़ी समझ में नहीं आती या बात नहीं कर पाता, सब कुछ सही है। लेकिन मैं उसे एन्जॉय नहीं कर पाता ये मेरी स समस्या है। तो जो चीज़ मैं एन्जॉय नहीं कर पाता उसमें मैं अपना दिमाग लगाता नहीं। तो इसलिए क्या है कि इसलिए हिंदी शो अगर है और अ, ख खासकर हमारे दे देश से जुड़ी हुई या हमारे भारत की हुई अ, तो वो हम अब बहुत आसानी से मेरे दिल के साथ जुड़ सकता है, कनेक्ट होता हूँ मैं आसानी से, तो इसलिए मैं ज़ ज़्यादा पसंद करता हूँ देखना।
हाँ ब बिल्कुल सही। उ, अरे वाह! हुँ। बहुत खूब, जी। हुँ। हुँ। हुँ। बहुत बढ़िया, हुँ। अरे वाह! हुँ, <chuckles> हुँ। बेशक, हुँ। जी, तो आपको क्या लगता है? आप मानते हैं कि कुछ शोज़ क्लासिक बन जाते हैं और कभी बोर नहीं करते?
हाँ जी, बिल्कुल, ये अ, जैसे मैं मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बात कर रहा हूँ ये जो शो है ये अ, ब अ, लगभग अगर मेरी अ, उम्र आज के म मतलब मेरी उम्र छोड़ दीजिए, लगभग इस शो को अ बहुत कम भी हुए तो अ, प 25-30 साल हो गए होंगे। जो चलते हुए 25-30 साल इसको हो गए होंगे मतलब अगर मैं अ, गलत नहीं हूँ उसमें जो जेठालाल अ, का जो अ, बच्चा है मतलब उ उसका एक बच्चा भी रहता है, ठीक है जो किरदार है उसका नाम है, टप्पू। जब से अ, टप्पू शो में आया है, जिस उम्र में आया है, मेरे भाई का उम्र और टप्पू का उम्र सेम हमेशा से बराबर रहा, तो हर क्लास जिस तरह से टप्पू का जो जो क्लास रहा टप्पू जब अ, मतलब क्लास टेन दिया तो मेरा भाई भी क्लास टेन दिया इस तरह से चलता आ रहा है। तो इतना लम्बा सफ़र है, इतना लम्बा सफ़र है ये आइकॉनिक शो है, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक शो है अ, भारतीय अ, टेलीविजन के इ इतिहास में जो अभी भी चला आ रहा है, लोग अभी भी देखते हैं, अभी भी जुड़ते हैं। अ, चाहे कोई भी परिस्थिति में हो, कहीं पर भी हो, ये शो हमेशा उनके चेहरे पे हँसी लाती है। ना सिर्फ हँसी लाती है, इसके साथ-साथ ये जीवन-मूल्यों की भी बात करती है है ना? मोरल एथिक्स जीवन मूल्यों के बारे में भी बात करती है। ताकि लोग एक समझ सके अ, समाज के अच्छी चीज़ों के बारे में जान सके, तो ये काफ़ी अच्छा ज़रिया है, मैं मान सकता हूँ।
हुँ, जैसे, हुँ। हुँ। अच्छा। अरे वाह! हुँ। हाँ, बिल्कुल। हाँ जी। ओह। ओह। <chuckles> ओह! हुँ, हुँ, जी बढ़िया, हुँ। हुँ, हुँ। कमाल, जी। हुँ, जी। बहुत कब्जे। हुँ, अ, हाँ। बहुत वो। हुँ।